Eee, şey, bence zaman hakkında haklısın. Eee, be bana belirli bir saatler verilmesi beni daha çok düzene sokar. Çünkü, eee, dediğim gibi evde, eee, kendim yapmaya çalıştığımda daha çok erteleme eğilimim var bu konuda ama onun yerine birinin, eee, bana bazı şeyleri zorunlu kılması beni de, eee, oraya gitmem hakkında teşvik eder. Eee, arkadaşlarımla yapmak aslında mantıklı. Sadece sanırım herkesle yapabileceğim bir şey değil. Eee, erkek arkadaşımla yapabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü, eee, o gerçekten profesyonel yaptığı için, eee, aynı zamanda biraz agresif olabiliyor, eee, bu antrenmanlar sürecinde. Belki benim yavaş kalmam, eee, onun çok sevdiği bir durum olmaz. Başka arkadaşlarımla deneyebilirim. Eee, ama o zaman da yeterince ciddiye alır mıyım bu durumu ona emin değilim ve, eee, hangi sporun bana daha yönelik olacağını da çok bilmiyorum. Eee, hani, çok fazla şey denemeye açık bir insanım aslında ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Mesela boks evet, çok ilgimi çeken bir spor. Eee, pilates öyle mi emin değilim ama belki denersem olabilir. Sence hangi spor, eee, denemeye daha açık olabilir benim için?
Tabii ki de. Hı hı. Anladım. He he, anladım. Hı hı. He, anladım. Çok güzel. Hı hı. Eee, ya, aslında bu, genel bir şey ve, nasıl diyeyim, sen beni, hani, dedin ya, bir tutku, belki de şu anda duymuyorsun ama zaten insanlar, eee, genelde tutku duyduğu şeyleri biraz, eee, deneye öğrene, deneye yanıla buluyorlar. Yani be belki sen yarın, hani uyandığında aklına bir anda bir s bir spor düşmeyebilir ama belki de, ne bileyim, eee, rastgele gittin, bir arkadaşlarınla voleybol oynadın örnek veriyorum, hoşuna gitti. Öyle hoşlandığını fark edebilirsin, hoşlandığını anlayabilirsin. Denemeye açık olarak da, eee, böyle nasıl Yani biraz daha, eee, beceri istemeyen, g gi yeni girişe daha açık şeyler. Hani, mesela nasıl enstrüman çalarken, eee, belki direkt bateriyle değil de gitarla başlamasını öneriyorlar çoğu kişi. Yani çünkü gitarın öğrenme eğrisi biraz daha şey, ulaşılabilir seviyede. Sen de böyle sporları deneyebilirsin aslında. Bunlar neler olabilir? Eee, pilatesten çok hoşlanmadığını söyledin. Bunun yerine belki o sabahları denediğin yogalar olabilir, başka zamanlarda seni daha rahat hissettirecek şekilde.
Hı hı. Evet. Aynen. Evet.